Certo, comunque non è facile riuscire anche a regolare un po' le emozioni, perché magari prende un po', mhmm, sopravvento il senso di colpa, la vergogna, oppure, uhm, il fallimento, mhmm, insomma.
Ah no, no, as assolutamente, assolutamente. Ehm, però, cioè mhmm mi mi ah, questa cosa qui mi fa sorridere, ehm, perché io da piccolo ho avuto tante volte paura del fallimento.
Mh-mh. Capisco, non è non è bello.
Ehm, mi mi stan venendo anche brividini di pe cioè i pe i bella la pelle d'oca, mentre mentre dico questa cosa. Quindi, ehm, viviamo in una questo qua l'ho detto lu lo ridico sempre, viviamo in una società dove il fallimento non è complent contemplato, dove se sbagli, dove se fallisci sei un nulla, sei sei sei sei perdonami del termine così forte, sei uno schifo, okay. Ehm, sei sei l'ultimo della sei l'ultimo della categoria.
Sì, ho capito che cosa intendi.
Quindi, ehm, <smacks lips> se se questa roba qui, se se a livello sociale già questi problemi si andassero a risolvere sicuramente, ehm, le persone riuscirebbero a sbagliare con più leggerezza, a a risa a rinascere con più leggerezza e soprattutto poi sarebbe un mondo veramente migliore perché
Certo. Anche perché se si iniziasse a normalizzare il fallimento come una tappa, mhmm, normale e concreta di un percorso di di vita, di apprendimento, perché chiaramente lo sbaglio è anche risaputo dai tempi dai tempi che furono che lo sbaglio quello che ci permette, uhm, di di imparare; quindi se fosse contemplato, uhm, l'errore, eh-eh, chiaramente, sarebbe anche poi più facile riuscire a rimettersi in pista, mhmm, senza tutti quei sensi di colpa, no. Ma infatti proprio
Imparare. Guarda, mio nonno mio nonno scusami se ti interrompo, mio nonno mi diceva sempre: "Imparerai di più dagli sbagli che dalle vittorie". E la vittoria non non dalla vittoria non riesci a trarre tutti gli insegnamenti. Dallo sbaglio, perché ti lascia l'amaro in bocca invece, ehm, <smacks lips> prenderai il bello, il brutto, ehm, anal riuscirai ad analizzare a mente fredda, a mente lucida quello che è successo, ti prenderai il tuo tempo, ehm, <smacks lips> la la l l la prossima volta sarai più pragmatico, cioè, da tutte robe importanti.
No, dimmi pure. Eh, è vero.

Mah, mi fermo, ehm, se se si parla di lavoro mi fermo per qualche giorno. Se si parla di vita non mi fermo del tutto, ma mi prendo dei momenti, <tsk> semplicemente per analizzare. A me piace molto prendere un quaderno e scrivere tutto quello che mi passa per la mente, quando penso ad un te ad una determinata cosa. Quindi questo automaticamente cos'è che mi fa scattare? Mi fa scattare che io metto in in piano tutto quello tutto quello che mi è capitato. Riesco ehm, ad analizzarlo, ad avere tutto sott'occhio, son cose, uhm, secondo me tanto importanti.
Mh-mh. Certo, anche perché ti permette di avere una panoramica e un punto di vista più completo. Certo, certo.
Esa il quadro generale. A me quando mi dicevano: "Per risolvere un problema devi avere tutto il quadro generale sott'occhio." Dicevo: "No, io per risolvere un problema devo devo devo <tsk> devo analizzare la situazione ultima, okay, che mi messo in quella in quella cosa." Invece no, ehm, tu per il problema devi devi seguire tutto lo schema, perché poi magari è come quando costruisci i Lego, okay, se sbagli un pezzo, okay, magari gli a gli altri 50 pezzi che metti van bene, però poi arrivi al punto in cui, quel pezzo che hai sbagliato, magari ti manca perché devi fare devi fare devi solo devi metterlo in un altro in un altro in un altro posto, oppure quel prezzo sbagliato ti limita il poter an non so, d lo spazio, le cose, quindi
Mh, mh. Certo. Sì, sì, sì, sì. Quindi effettivamente dici, non è che devi g s ricominciare tutto da capo, ma magari devi solo analizzare l'ultimo frangente, no, che ti ha i messo in difficoltà.
non è detto che lo sbaglio si nota subito.

Certo, certo, mhmm, mi sembra mi sembra coerente quello che dici. Ma invece scusami, quando te capita di dover ricominciare da capo con un progetto no, dopo magari che ci hai speso tante ore, ehm, ti sei impegnato tantissimo, mhmm, come fai a resettarti e a dire: "Okay, adesso mi rimetto e ci riprovo da zero"?
Sì. Bah, secondo me il reset non c'è, perché comunque se ci ho speso tante volte se se se ci ho speso tante ore, ehm, vuol dire che che comunque nella mente rimane impresso. E al dispiacere magari sai, mhmm, di di pensare di aver fallito, ma molte volte non è così, perché se se lavori con un cliente, ehm, al cliente può anche magari non non essere non non non non gli piaceva in quel determinato momento quella cosa, poi gliela riproponi dopo 2 settimane, e mi è successo, e quella cosa lì è la roba migliore. Quindi va sempre preso ogni cosa va sempre presa con le pinze, ehm, ogni ogni situazione. Ehm, ed è im
Okay, non c'è un reset. Okay. Okay. Quindi diciamo che magari stacchi un attimino la spina semmai per rivedere il progetto.
Sì, cerco ispirazioni nuove, cerco cerco situazioni, soluzioni nuove. Non ci son tante cose che mhmm, che puoi fare. Ehm, l'importante però ecco, è limitare l'abbattimento. Quella quella secondo me la quella è la cosa più importante.
Okay. Limitare l'abbattimento mi sembra un una cosa una cosa molto funzionale. Ma tu, ehm, come fai a limitarlo? Cioè, non ti capita mai di essere talmente tanto scoraggiato al punto di dire "basta, adesso mollo tutto"?
No, più che altro la cosa che dico è preferisco in quel momento lì, in quella situazione, dire cioè fare un po' di self confidence, okay. Del dire: "Oh, non hai sbagliato tu, il lavoro è giusto, seguiva queste cose, semplicemente mi è stato bocciato perché non piaceva, quindi per l'estetica personale quel lavoro lì non andava bene."